Es gibt einige Filme, die, äh, mich nah ans Wasser gebracht haben, aber einen in der Erinnerung, der mir besonders, äh, nahe ging, ist Cinema Paradiso. Ich meine d ich meine, der ist von 1988.
Ah.
Giuseppe Tornatore ist glau
So grob d dürfte das ja, so Ende 80er, Anfang 90er müsste der sein.
Mhm. Mhm, ich ich glaube, 1988 Giuseppe Tornatore und
Erzähl mal kurz, worum es denn da geht in dem Film.
Mhm. Also, es geht um die Geschichte v eines Kindes, der in 'nem kleinen italienischen Ort aufwächst, sehr gläubig, sehr starke Kirche. Und i äh, ich meine, es war Süditalien. Ich ich ich meine, es war Süditalien, bin mir aber nicht 100 % sicher. Und Kino ist die große Faszination. Und damals war es so, dass die in in dem Film und dass er mit dem
Mhm. Mhm. Süditalien oder welchem Teil in welcher Region Süditalien? Mhm. In welcher Zeit, äh in welcher Zeit spielt denn der Film?
Das müsste 30er Jahre, 40er Jahre so um den Dreh gewesen sein. Das k
Ah, also, sozusagen die gro eigentlich die g große Anfangszeit des des Tonkinos sozusagen, mhm.
Ja, ja. Das große Problem bei dem Kino, ich nehme es gerade vorneweg, diesen Film gibt es weder auf Blue-ray noch auf DVD noch irgendwo im Streaming. Seit Jahren suche ich den, es gibt ihn einfach nicht. Das heißt, alles nur o a
Das kann doch das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil das ist doch eigentlich 'n großer Erfolg gewesen? Es war halt wollte ich gerade sagen, der hat doch, glaube ich, auch Oscars gewonnen.
Äh. Es ist 'n gro es ist 'n Oscarpreisträger, total beliebt. Es gibt keinen Verleih in Deutschland, kein einziger Streaminganbieter zeigt den und du kannst noch so viel Geld in die Hand nehmen, du bekommst den deutschen Film, äh deutsches Synchro nicht. Du kannst Import italienisch
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es müsste doch Importe
das kannst du machen. Genau, kannst du importieren, aber <blows air> ich verstehe halt rin kein Italienisch.
Ach, und die haben nicht keinen nicht mal n nicht keine Untertitel, kein och, du Schande. Ah, das macht natürlich keinen Spaß.
Noch nicht mal Untertitel. Genau. Und deswegen Äh, genau. Und und deswegen erzähle ich von dem Film und dann sage ich, ich meine mich folgendermaßen dran zu erinnern, aber das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, ist 20 Jahre her, 30 Jahre her.
Ich verstehe, ja.